Ayun. Yung sa'kin kasi alam mo yun, kumbaga parang halimbawa kung pag-uusapan natin yung klase ng ehersisyo na gusto kong gawin at para gumanda yung pakiramdam ko, yung mag-e-enjoy ako kasi alam mo maganda din yun sa mga gym, eh, kaya lang yung ano, nag-pandemya medyo natigil. Dati kasi ano, eh, 'di ba may dance class, ayan, 'di pasok ako. May schedule na, eh, kumbaga maanuhan ka, talagang um-attend ka dun sa schedule na yun. Eh, ngayon halimbawa dito sa bahay, so may kalayaan ka na, "Hindi, sige mamaya na lang, sa susunod na lang." Eh, 'pag gano'n map magpoporsige ka, mapipilitan ka kasi may coach na tuloy-tuloy lang, gawin mo lang yun. So, yun dun ko napapanatili yung motibasyon sa pag-ehersisyo. Ikaw, paano mo napapanatili yung motibasyon?
Ikaw ba? Mhm. Oo. Mm. Ah, oo. Oo, medyo natigil nga. Oo, oo. Ah, oo. Ay oo yun nga, yun nga, tama ka rin do'n. <chuckles> <scoffs> Oo. Tama, tama Hmm. Oo, an